Okey. Oye, qué bueno, eh, que lo que lo vi que lo vives así. Como que fue muy muy suelto, ¿no? O cuando menos, el recuerdo, ¿no?
Sí. Sí, justo. Ya no sé, si mi mente me está engañando, pero, yo recuerdo que fue fluido. Obviamente, con sus idas y venidas. Y de repente, pues sí, sacas el celular, le enseñas. Y para pedir una simple cosa, necesitas esforzarte un poco más, ¿no? Pero también, creo que es clave, que aprendas lo básico, ¿no? En en
Claro. Sí, para poderte comunicar. Sí. <clears throat>
Sí, en mi país, hay un dicho que dice: "A donde fueras, haz lo que vieres", ¿no? Y es es muy cierto, pues, no no vas a hablar el idioma de memoria, pero sí vas a poder decir: "Gracias, por favor, buenos días", ¿no?, cosas así. Y de verdad, que la gente lo aprecia. Entonces
Haz lo que vieres. Sí. Claro, por Notan el esfuerzo, y el interés de que realmente, quererte comunicar y y esforzarte, ¿no? Y eso claro, por supuesto, que se reconoce.
Exacto. Sí. Sí, sí. Yo me acuerdo, cómo cambia la actitud de la gente. A lo mejor, es te estás acercando, porque quieres pedir direcciones, ¿no? Y cuando les dices, por lo menos, el "por favor", en su idioma como que algo cambia, y dicen: "Bueno, te voy a ayudar", ¿no? O sea, sí cambia, eh
Claro, sí. Es como un es como un romper el hielo, de una manera fabulosa, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí, es maravilloso.